Ah, com certeza. Eu lembro nas tardes ensolarados, que era sempre ensolarado, eh, era quando a gente sentava na área, e ficava vendo o movimento, porque era uma cidade do interior, ficamos vendo o movimento da rua, era o que no interior a gente fazia, <chuckles> então ficava sentado na
Uhum. Sim. Olha que delícia, aquele momento de paz. <chuckles>
Aquela área gigante, cheio de árvore, comendo bolinho de arroz, e com um pouquinho de pimenta, às vezes, e tomando alguma coisa gelada, geralmente um tererê. Então, com certeza trazia, assim. E quando eu não tinha bolinho de arroz, era pipoca, mas o o bolinho de arroz era, sem dúvida, era sagrado. <laughs>
Hum. Olha. Era sagrado. O melhor. Era o melhor. E me conte, você falou que tenta hoje fazer, né, replicar essa receita aí, maravilhosa, eh, e você a tua mãe acaba não acabou te te passando esse segredo ainda, você não chegou no ponto do bolinho que era naquela é
Sim, era o melhor. Eu nunca eu não sei, eu não consigo acertar na massa, quando eu vou pra co eu coloco o arroz, faço o bolinho, ele desmancha na hora de fritar. Até hoje eu não entendi como que ela tinha habilidade de pegar na concha e colocar bonitinho, e ficava certinho. Eu acho que é habilidade de mãe. <laughs>
Ah, que pena. Aham, sim. Hum. É, e você tem contato com ela hoje?
Sim, sim, principalmente toda vez que eu vou cozinhar, porque <laughs>
Tem. Sim, que ótimo.
infelizmente eu não herdei os dons os dons culinários que ela tem e ela nã ela era
Culinárias.
ela é uma pessoa maravilhosa na cozinha, e toda vez que eu tento, não fica, falta alguma coisinha, assim, não sei, a mas eu eu eu eu tento o meu melhor.
Falta um quezinho. E você